أنا عندي مشكلة كده ال الفترة الأخيرة، يعني المفروض إن أنا ورايا زي presentation كده في الكلية الأسبوع آآ الجاي ده على طول، ليه علاقة بقى بالدراسة وهكذا، وعلى مشروع كنا إحنا بنعمله، المشكلة بقى إن أنا تعبت جدًا في المشروع ده، يعني أنا اشتغلت كتير جدًا في المشروع ده، وأنا كنت أكتر واحد في الteam بتاعي شغال، بس أنا باخاف جدًا إن أنا أتكلّم قدّام الناس. ف آمم يعني الدور بتاعي في العرض أو في الpresentation اللي إحنا هنقدّمه، أنا باحاول أخلّيه صغيّر على قد ما أقدر، عشان آآ أنت عارف طبعًا أنا باخاف جدًا إن أنا أتكلم، أو مثلًا آآ أطوّل في ال في العرض بتاعي، بحيث إن أنا ما أغلطش كتير قدّام الناس، أو باحس إن أنا باحس كده ال فاهمني؟ إن أنا مش عارف أ أأدي كويس، وفي ناس كتير دايمًا بتعرف تأدي أحسن منّي، بس ده بقى مخوّفني إن الدكتور مثلًا ما يشوفش ما يشوفش مثلًا إن أنا أديت كويس في الproject، آآ بما إن أنا مثلًا هاتكلم في جزء صغيّر جدًا، فكنت محتاج آخد كده منك كام نصيحة.
أيوه. إمم. حلو، فاهمك طبعًا في الموضوع ده إن أنت بتخاف تتكلم قدّام الناس امم، بالذات مثلًا لو أنت شخص مش إجتماعي أوي، ف بس أنا حابب أطمنك إن الموضوع ده يعني إيه، آآ، مش أنت لوحدك اللي بتمُر بالتجربة دي، في ناس عندها نفس المشكلة، بس طبعًا هي يعني عادي، دي حاجة طبيعية جدًا وإن أنت طبعًا مش هتكون متعو لو أنت مش متعود على الموضوع ده، إن أنت تتكلم قدّام ناس كتيرة، في الأول طبعًا ه يعني هتكون خايف من حاجة زي كده. بس أنا عايز بقى أسألك، إيه أكتر حاجة بتخوفك في الموضوع ده؟ إن مثلًا قدامك حد بيركِز في كلامك والّا مثلًا عشان في ناس كتيرة فأنت بتتوتر والّا إيه بالضبط؟
بُص هو أنا فعلًا باتوتر لمّا يكون في ناس كتير يعني خصوصًا بقى لو هُم كلّهم بقى م مركزين معاك و وباصين لك، وكمان بقى في حاجة باترعب منها جدًا هي الأسئلة، يعني في النُص كده لو حد ممكن سألني سؤال أو الدكتور مثلًا سألني سؤال ساعتها أنا ممكن أنسى كل حاجة وكمان ما أعرفش أكمل الpresentation بالحاجات اللي أنا حافظها أو ال آمم، أو التقديم مثلًا اللي أنا عامله قبل كده مع نفسي وهكذا. فهي مع إني بابقى فاهم جدًا، يعني السؤال ده أنت لو سألته لي أو حد من صحابي سأله لي مثلًا قبل ما بنعمل أو قبل ما نخُش، باجاوبه بطلاقة واللي هو عادي وباشرح له كل حاجة من الأول للآخر، لكن لو حد بقى سأله لي قدّام ناس ولقيت ناس من مستنية منّي إجابة وناس كتير باصة لي ومثلًا الدكتور مستني منّي غلطة عشان يبدأ يعلق عليَّ، ساعتها بقى باتوتر و وكمان مثلًا تلاقيني باعرق بشكل بشكل بشكل غريب جدًا، اللي هو وشي محمر وحالتي بقت بقت حالة اللي هو باتحول 180 درجة، باتحول لواحد ما يعرفش أي حاجة عن ال المشروع اللي هو كان بيعمله بقى له 3، 4 شهور. فبجد الموضوع ده عامل لي مشكلة كبيرة جدًا و و ودايمًا درج درجاتي بتبقى قليلة جدًا في المواد دي بقى.
إمم. آه. فاهمك. إمم فاهمك طبعًا الموضوع ده صعب جدًا، امم لو أنت بقى مش متعود على الموضوع ده فعلًا، إن أنت تتكلّم قدّام ناس كتير بالذات. آآ بس هل مثلًا أنت كان ليك تجربة سابقة آآ في الموضوع ده، وهي اللي أثّرِت عليك بعد كده؟
امم. هو أنا آه، كان ليّا تجربة سابقة قبل كده، آآ ب السنة اللي قبليها برضه كنت في الكلية وهكذا، وعملنا presentation، بس الpresentation ده كان المفروض كل واحد بيعمله لوحده، يعني فاهمني؟ يعني مثلًا إحنا كنا 10، فكل واحد بيطلع لوحده ويعمل موضوع كامل ويقدّم المشروع بتاعه. مع إن أنا كنت عامل مشروع كويس جدًا، كنت باورّيه حتى متابع مع المعيد، كنت باروح كل أسبوع مثلًا أودّي له الحاجات الجديدة اللي أنا عملتها في المشروع، وهو كان عاجبه المشروع جدًا وهكذا، بس لمّا جيت قدمته، لقيت إن الدكتور مش عاجبه خالص المشروع، وتقريبًا ده عشان الطريقة بتاعة الشرح بتاعي، كنت م متوتر جدًا وأنا باتكلم، وعَمال بقى أتهته في الكلام وإن أنا مش قادر أتكلم كويس، و وأجيب حتة من الشرق على حتة من الغرب، ف و وساعتها حتى المشروع ده يعني كنت جبت في المادة دي عدّيت فيها بالعافية، اللي هو جبت فيها مقبول، فمن ساعتها بقى وأنا باخاف أعمل أي presentation، حتى لو هاقول حاجة صغيرة وسط جروب كبير مثلًا باخاف برضه أطلع أقولها، خوفًا بقى من أنا أقولها بطريقة وحشة، أو بقى بافتكر دايمًا ال الوقت اللي أنا طلعت قدّمت فيه مشروع كامل لوحدي، مش عارف بقى هل دي ليها علاقة ممكن؟
آه. امم. طب يعني أنت دلوقتي آآ قُلت إن أنت أصلًا كنت بتقدِّم المشروع للمعيد قبل كده، قبل ما تقدِّم المشروع لل الدكتور، تمام. آآ، فأنت مثلًا طريقة التقديم بتاعتك للمعيد، هل كان فيها توتر برضه؟ عشان أنت بتقدِّم له بنفس الطريقة اللي أنت هتقدمها للدكتور والّا لأ، والّا عشان مثلًا الدكتور كان حَكَم عليك إن ال المشروع ده ما كانش حلو أصلًا، فالموضوع ده وتّرك أكتر وخلّاك ما تعرفش تتكلم حلو قدامه والّا إيه؟
أيوه، آه. لأ، هو مع المعيد كنا كنت عادي باتكلم معاه أنا وهو بس، فاهمني؟ أمّا في الpresentation بقى قدّام الدكتور، فكان قدّامنا ناس كتير جدًا بقى من زمايلي بقى و و والمعيد برضه كان موجود وهكذا، لكن المعيد مثلًا لو كان في مشكلة كنت باروح أقولها له، ولو في خج حاجة كنت باحاول أصلحها كنت با باروح أقول له وهكذا يعني. فكان بيبقى التعامل بيني أنا وهو بس، لكن قدّام الدكتور كان قدّام بقى زمايلنا كلّها بتاعة الدفعة كلّها وكمان، آآ في ناس كانت بتيجي من برّه تتفرج برضه على المشاريع بتاعتنا وهكذا، فالموضوع كان موتِّر جدًا بالنسبة لي وأنا باقدِّم، فاهمني؟
آه. إمم. فاهمك، طب هو مثلًا لو لو قدّامك الناس ال الناس اللي قدّامك دلوقتي، ناس أنت تعرفهم، هل ده بيأثر مثلًا معاك آآ لو أنت مثلًا لو في ناس ما تعرفهمش، هل ده بيأثر أكتر عليك، فبيخلّيك ما تعرفش تتكلم، والّا ده أي ناس كتير وخلاص ده برضه هيأثر عليك، اللي هو وجود الناس الكتير، مهمًا كانوا تعرفهم أو ما تعرفهمش هيأثر عليك؟
إمم. امم. لأ، هو فعلًا آه باحس لمّا يبقى في ناس كتير أوي أنا مش عارفهم، ده بيأثر عليّا بشكل كبير جدًا، أمّا مثلًا لو لو في واحد آآ أو كذا حد يعني أنا بابقى عارفهم مثلًا من الteam بتاعي أو هكذا، باحس إن الدنيا أهدى، لأن لمّا كنت أنا طالع لوحدي، كنت أنا متوتر جدًا، أمّا بقى لمّا باطلع مثلًا مع أصحابي أو كده، أو مثلًا بيبقى أصحابي موجودين معايا بيقدّموا معايا، باحس إن أنا باتشجع شوية. بس برضه بيبقى في شوية توتر في الأول، فه لكن لمّا أتكلم بقى وابدأ أخش جوّا الموضوع، خاصةً لو أنا ابتديته بشكل كويس، باحس إن أنا أدائي بيعلى مع الوقت يعني.
امم. آه طبعًا، اللي هو وجودك مع مع المجموعة من صحابك، طبعًا هيشجعك بالذات إن أنت دلوقتي مش لوحدك، فأنت مش هتقول مثلًا ال العرض اللي أنت هتعرضه كلّه لوحدك، لأ، أنت هتاخد جزء صغير منه، حتى لو أنت أكتر واحد كنت شغال على المشروع بس أنت دلوقتي فاهم أصلًا المشروع وهتتكلم عن جزء صغير منه وأكيد هتكون فاهم الجزء ده جدًا، فأنت دلوقتي هتتكلم عن جزء صغير بس مش المشروع كلّه. فطبعًا الموضوع ده يعني هيشجعك أكتر وبالذات لمّا تشوف مثلًا، آآ ناس صحابك كمان ب بيتكلموا قدّامك، بيتكلّموا قبلك أو كده، هُم بيتكلموا مثلًا بثقة، فطبعًا الموضوع ده بيفرق معاك، صح؟ اللي هُم مثلًا لو هُم بيتكلموا بثقة ش شوية فده بيفرق معاك.
أيوه، آه. فعلًا عندك حق، يعني لمّا بالاقي آه، أكيد طبعًا لمّا بالاقي حد قدامي من صحابي عمل كويس و وحتى الدكتور عجبه الجزء بتاعه، باحس إن أنا باتشجع كده لأن ده بيخلّي شكل الجروب بتاعنا كلّه أو شكل المجموعة بتاعتنا كلّها بيخلّيها كويسة وحتى هتجيب درجات عالية، فبابقى متطمن من ناحية الدرجات دي وإن أنا هاجيب حتى درجة عالية حتى لو أنا ما عملتش أحسن حاجة، فاهمني؟ آآ لكن ساعات بقى مثلًا نبقى أنا اللي يبقى عليَّ العاتق بتاع ال ال المشروع، بابقى أنا أكتر واحد فاهم فيه، فهُم بيد بيحاولوا يدوني أكبر جزء ويخلّوني كمان أتكلم في الأول، فباحس بقى إن أنا عليَّ ضغط ومسؤولية كبيرة جدًا يعني.
صح؟ آه فاهم آه، أنت بتتكلم في الأول. طب قُل لي بقى يعني مثلًا هل في أي طرق أنت جربتها، آآ عشان تحل الموضوع ده؟
آه، يعني ساعات كده كنت باشوف بقى شوية ڤيديوهات أو نصايح على الYouTube بقى لناس بتقول لك مثلًا حاول تكسر الحاجز بتاع الخوف ده بإن أنت تسأل سؤال في الأول بتاع الpresentation وتخلّي الجمهور يتفاعل معاك، بحيث كده تخلّي مثلًا إن أنت بتتكلم مع حد من صحابك وتحاول تجاوب على أسئلتهم وهكذا. بس حسيت إن الموضوع صعب شوية في الأول، يعني خصوصًا إن أنا أبدأ الموضوع بسؤال، أصلًا باتحرج أسأل حد من الناس اللي قاعدة، آآ فما ما جربتش قبل كده بصراحة إن أنا أبدأ الموضوع بسؤال أو هكذا. وبرضه في حاجات تانية زي لغة الج إن أنا مثلًا أتحرك وأنا باتكلم، حسيت برضه الصراحة إن هي دي بت بتخلّيني أقل توتر شوية في الأول، بس برضه باحس إن أنا لو أنا م م مش مش قدامي حد أعرفه أو مش معايا حد من زمايلي مثلًا، باحس برضه إن أنا لسه عندي المشكلة دي وإن أنا خايف حتى أبدأ إن أنا أبدأ أقول أي حاجة حتى.
حلو. إمم. آه، فاهمك طبعًا، وموضوع إن أنت تشوف مثلًا ڤيديوهات لناس أو كده ممكن يكون الموضوع ده مش عملي آآ، بدرجة كبيرة، لإن أنت بتشوف كلام بس إن هو بيقول لك في نصايح، بس ما بتطّبقش حاجة ما بتطّبقش حاجة إن أنت تتدرّب عليها، فاهمني؟ آآ، فأنت ممكن بقى تجرّب إن أنت تعمل بروفة آآ، تتكلّم حتّى مع حد أو تتكلّم مع نفسك كمان، تحضّر الحاجة اللي أنت هتقولها، شوف مثلًا presentation اللي أنت أو الجزء ال اللي أنت محضّره هتقوله مع نفسك، أو تجيب حد من صحابك آآ، تشرح له كأنّك هتشرح للدكتور بالضبط، أو كأنّك هتشرح للناس ال اللي أنت هتعرض لهم المشروع ده، بنفس الطريقة.
إمم، فاهمك. إمم.
كأن الدكتور هو اللي قدّامك، مش حد صاحبك خالص، تتعامل معاه كأنّه هو الدكتور بالضبط، آآ، فبالتدريب بقى إن أنت تتدرّب أكتر وأكتر قبل كل ده قبل الpresentation أصلًا وقبل ام امّا تبدأ العرض أو ما تبدأ ت تعرضوا أو تقدموا المشروع بتاعكم، فلمّا أنت تتدرّب أكتر وأكتر على المشروع آآ، أو على التقديم فبالتالي لمّا أنت تيجي بقى لل لليوم اللي أنت هتقدّم فيه للمشروع ده، هتحس أنت أصلًا أنت خلاص أنت أصلًا يعني مجهّز كل حاجة هتقولها، ومجهّز الكلام ومرتّبه في دماغك، فأنت لمَّا تطلع تقدّم ال المشروع ده للد للدكتور نفسه، هتحس إن الكلام مترّتب في دماغك، فمش هت مش يعني مش هتتلخبط في الكلام، الكلام أصلًا كلّه موجود في دماغك بالترتيب، وبالتجهيز اللي أنت عملته قبل كده، فالموضوع مش هيكون صعب، بس.
فاهمك، آه. إمم، فاهمك آه. فعلًا آه، فعلًا عندك حق أنا حاسس فعلًا
فقُل لي كده ال ال ال الفكرة دي هل تنفع معاك والَّا لأ؟
أكيد آه، في فعلًا فكرة ال إن أنا أعمل بروفة دِيَّة قدّام حد من صحابي، أو حتّى ممكن أجيب مجموعة يعني آآ، من صحابي كذا حد آه، فعلًا دِيَّة ممكن تبقى كويّسة، حتّى فعلًا في نفس المكان حتّى ال ممكن مثلًا في الكلية أو كده في نفس المكان اللي إحنا هنناقش فيه الموضوع، ممكن نعمل بروفة مثلًا مرّة أو مرّتين قبل ما نطلع قدّام الدكتور، ممكن ده فعلًا هيخليني أحس إن أنا متعوّد على الكلام اللي أنا قلتُه أو إن أنا عملته قبل كده، فإن أنا أعمله تاني ده سهل أو بسيط، أ يعني بصراحة ما جاتش في دماغي قبل كده وهاحاول أطُبقها يعني بصراحة، و بصراحة باشكرك جدًا والله أنا حتّى الكلام معاك إرتحت أصلًا، أنت اديتني شويّة أفكار حلوة زي البروفة أو كده، وإن أنا أقول الكلام ده قبل ما أطلع أقوله قدّام الدكتور، ده فعلًا هيخلّيني اتشجّع كده وكمان الكلام هيبقى مترّتب في دماغي، يعني بصراحة باشكرك جدًا، أنت ساعدتني بشكل كبير يعني.
آه، فهمت. صح. العفو، العفو على إيه، أنا موجود في أي وقت، وإن شاء الله ال التقديم يطلع ب بأحسن شكل ممكن.
إن شاء الله.